Hallo.
Hi, äh, wie geht's dir erst mal vorab vielleicht?
Gut und selbst?
Ah, auch gut, ja. Ich habe gerade tatsächlich ein Bücherregal aufgebaut, äh. Ja, Also
Oh wow! Okay. Hast du gut viele Bücher?
Oh ja, 'ne ganz schöne Menge. Ich, äh, bin genau, ich bin
Wirklich?
ich versuche, sagen wir mal so, Schriftsteller zu werden.
Ah, schön. Okay, auch schwer.
Ja, und ich, äh, habe auch schwer, ja. <chuckles> Ich habe nebenbei Germanistik und Geschichte studiert. Und nun, bei den beiden Bereichen häufen sich die Bücher eben an.
<giggles> Oh. Ja, ja. Ähm, <chuckles> nicht so wie du. <giggles> Ähm, ich lese schon, aber schon länger nicht mehr, weil da braucht man ja schon 'n bisschen Zeit und ich finde auch, wenn ich 'n gutes Buch habe, ähm, habe ich so das Problem wie bei bei Netflix auch oder so, ich habe es schwer wegzulegen, ne? Also, ja und, ähm, lasse dann alles stehen und liegen und tue nur lesen und äh, ja, das ist halt nicht gut, wenn man Haushalt und so weiter hat. Da bleibt dann alles liegen und, ähm, ja, also, deshalb habe ich Lesen ich hatte 'ne Zeit lang wirklich viel, viel gelesen, aber eher so, ähm ich ich lese gerne so nicht so romantisch n unbedingt, aber so, ähm, so Lebensgeschichten quasi, ne? So
Liest du denn? <chuckles> Ja. Ah, okay, ja, ja. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ah, also Biografien.
Ja auch, aber auch so Geschichten, die wahr sein könnten, wie ähm, äh, wie heißt's? Ähm, Drogenabhängige, die denen ihr Leben quasi und so Sachen habe ich gerne gelesen, ne? So so Geschichte, die ausm richtigen Leben
Ah ja. Ah, okay, interessant. Mhm.
kommen, aber jetzt nicht direkt von 'ner bestimmten Person, ne? Ja.
Ja, nicht ganz mein Genre. Ich muss zugeben, ich schreibe eher, äh, Fantasy und Science Fiction, also sehr anders.
Nein. Okay. Habe ich Hast du da schon angefangen?
eJa, ich, äh, konnte schon 3 Kurzgeschichten mal veröffentlichen. Ich habe ein Manuskript fertig, das ich zurzeit hausieren trage. Wie gesagt, es ist nicht einfach.
Ah, schön. Okay? Ne, glaube ich.
Aber ja.
Also, ja schön, finde ich mega. Also, hast du ein mega großes Hobby, viel lesen, viel schreiben.
Definitiv, ja. <chuckles> Ich versuche es, ja.
Da muss man aber auch sehr gut in Rechtschreibung sein oder nicht?
Oh, ja, ja. Es ist äh, ich habe das Glück, eine Partnerin zu haben, die, äh, besser in Rechtschreibung ist als ich. <chuckles>
<laughs> Muss man alle Regeln ah, okay. Ah, okay, die tut dann Fehler suchen?
Genau.
Ah, schön. Ja, weil das finde ich so das, ähm an Schreiben, das find ich so so man schreibt ja einfach drauf los und dann wenn es aber andere lesen, dann so: „Oh, das stimmt nicht“ und also nicht nicht die die R Schreibart, aber, ähm: „Da hast 'n Komma vergessen, ne?“ Ne, so so Sachen hier und, ähm weil deutsche Rechtschreibung ist ja nicht grad einfach, finde ich, ne? Also, Englisch finde ich da schon viel besser mit den 1.000 Regeln und, ne, was Deutsch hat und, ja, da kommt ja keiner mehr mit, also zumindest ich nicht. Ähm, deswegen ich glaube, was Höheres hatte 'n besseren Plan und hat gesagt: „Weißt du was, brauchst du alles nicht. <laughs> Kannst nach Amerika gehen.“ Ja, ja und ähm, ja, aber das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, ne, so was aufs Papier zu bekommen.
Mhm. <laughs> Ja, ja. Ne, ne. <giggles> Mhm. Tja. 'ne gute Strategie auf jeden Fall. <chuckles> Definitiv, ja. Es ist vor allem auch sehr sch sehr leicht, die Motivation zu verlieren, weil's ja ein sehr, sehr abstrakter Fortschritt ist. Du kannst nicht äh, wenn du zum Beispiel Schreiner wärst, dann kannst du ja mit jedem, äh, Zug sehen, was du an Fortschritt machst, bis der Stuhl fertig ist. Bei 'nem Roman ist das weniger einfach.
Ja. Mhm. Ja, ja, 100 %. Aber hast du da so 'ne, äh, Figur aus der Geschichte, wo du dich so dran orientierst für deine ähm, für deine Fantasy-Story? Also weißt du was, ich meine? So 'n bisschen
Mhm. Ja.
'n 'n 'n so 'n bisschen 'n ähm, 'ne Gestalt gebildet von 'ner Geschichte oder
Ja, schon. Ich habe mich, ähm Äh Keine Hauptfigur. Ich habe eine Nebenfigur von einer Person, äh, inspirieren lassen, die ich sehr faszinierend finde. Äh, das äh, die Frau heißt, äh, Jolie Dorbeny, ist eine Französin. Äh, sie hat zur Zeit zum genau, sie hat zur Zeit des Sonnenkönigs gelebt, also Ludwig dem Vierzehnten im Absolutismus, ähm
Aha. Okay. Okay? Mhm. Was hatte die gemacht? <giggles> Ah, okay, okay. Mhm.
Und sie war sehr verrückt drauf. Sie war zum einen offen bisexuell in einer Zeit, in der das nicht so gern gesehen wird.
Okay, ja. Ja.
Äh, sie hat Männerkleidung getragen.
Ah.
Und sie hat Duelle gefochten. Sie war sie war quasi so 'n e ein Haudegen mehr oder weniger, aber eben als Frau.
Wow. Ja, ja. Okay, schön, aber, hm, ja, sie war sich sehr sicher an ihrer Person, ne, so. Ja, das ist ja interessant.
Ja, äh Definitiv, ja. Und Mhm. Und e zum einen zeigt das, dass äh, so von einer politischen Perspektive her, dass Leute, die nicht, äh, nur heterosexuell sind und, äh, dass es die früher auch schon gab und, dass es die schon immer gegeben hat.
Ja. Ja, gen stimmt, ja, dass es nix Neues ist, ne? Ja, schön. Finde ich 'ne gute Figur, die du gewählt hast.
Ja. Genau, ja. J ja, <chuckles> sie ist sehr spannend. Mhm.
Ich überlege gerade, welche Figur ich genommen hätte, aber also, ich fand schon immer aber das ist ja nicht die wirkliche Geschichte, ist eher so die griechische Sagen, glaube ich, Medusa und so was. Es ist ja nicht echt echt, oder, ne?
Mhm. Genau, genau. Es ist, äh, Teil des der Mythologie, Teil ihrer
Genau, aber könnte man das als Teil der Geschichte nehmen, weil das mal ja, ne, weil das war ja mal also, das haben ja viele Leute ernster genommen oder nicht? Ja.
Genau. Ich denke schon, ja. Genau, es haben Leute als real geglaubt, äh, welche welche Version der Medusa-Geschichte kennst du denn? Es gibt ja mehrere. Beziehungsweise, welche inspiriert dich besonders?
Hingenommen, mhm. Ja, die, wo also, ich weiß nicht unbedingt die ganze Geschichte, aber halt so die Frau mit den Schlangen aufm Kopf, ne und, die dann die Leute in Stein verwandelt, sobald sie sie anschaut, ne, so. Aber welche Geschichte jetzt generell das war, kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, ich bin in Geschichte nicht so, äh, flüssig, ne? Aber ich kenne nur die Gestalten und, ähm, ja, aber jetzt nicht so die Hintergeschichte.
Klar. Mhm. Ja. Okay. Ja, ja. Äh Und Medusa im Speziellen findest du interessant.
Interessant schon allein ihr Aussehen und und auch diese die Geschichte drumherum, ne? So, ähm, dass Leute so schon Angst vor ihr hatten, ne, so, ja. Also, so 'ne düstere Gestalt, finde ich.
Mhm. Ja, ja. Mhm.
Das ist das Schöne. Also also nicht schön, aber ja, das fand Faszinierende. Genau, jawohl.
<laughs> Das Interessante. Es ist
Mal was anderes. <chuckles>
Ähm, ma man kann sie auf jeden Fall, äh, sehr feministisch lesen, wenn man das möchte, weil's eben eine Frauengestalt ist, die tatsächlich etwas leistet, was sonst in der griechischen Mythologie ja nicht sonderlich häufig ist.
Genau. Mhm. Ja, war das eigentlich die einzige Frau soweit oder waren da noch mehrere?
Hm. Es gibt noch mehr Frauengestalten, die was geleistet haben. Eine positive Besetzung wäre zum Beispiel Atalante. Äh, das ist eine Heldin, die von Bären aufgezogen wurde, b ähm, bisschen wie Tarzan. Äh, und sie war so schnell und so stark, dass quasi keiner der männlichen Helden ihr das Wasser reichen konnte.
Mhm. Ah. Ja. Ah, okay. Aber Frauen sind eher nicht so die Regel.
Nein, es sind Ausnamen, leider.
Ja, ja, schade. <giggles>
Aber die Griechen waren ebenso drauf, dass es, äh <snorts> ja, ja.
Starke Männer waren starke Männer, genau. Ja, ne, aber so so die diese Geschichten fand ich immer ähm, ja, so Götter und so, ne? Also, diese ganzen weil die kommen ja auch oft vor in Filmen und so, also nur so 'n bisschen so grob darüber zu wissen, finde ich schon, ähm, interessant. Ja, ja, genau. Und ja, sonst ich muss grad mal überlegen, wen ich so in Echtzeit so
Mhm, mhm. Ja. Es ist praktisch, ja. <chuckles> Mhm.
gut, finde, da ist bestimmt jemand. <chuckles> Ähm, ich habe mal den Film „Harriet Tubman“, glaube ich war's „Harriet Tubman“ geschaut und, ähm, war ja 'n Kinofilm, glaube ich, ne, „Harriet Tubman“. Und das fand ich also ja, die war also, ist doch die Frau, wo, ähm, Sklaven über den Fluss oder so gebracht hat, ne? Also
Vielleicht Mhm. Okay, das sagt mir tatsächlich grade sehr wenig. Ich vermute mal, es ist 'ne amerikanische Geschichte. Äh, wenn du 'n bisschen davon erzählen magst, gerne. Ich bin furchtbar auf Europa fokussiert.
Ja. Ja, genau. Ähm. Ja, die hat halt sie war halt ein Sklave und hat sich dann auch als Mann verkleidet und ist dann aus ähm, aus dem Sklavenland quasi entflohen und ist dann aber wieder zurück, um noch andere, ähm, rauszuholen. Und, ähm, ja, die war also sehr, sehr mutige Frau, also, ich hätte es nicht gemacht, ne, so.
Mhm. Ah, okay. Definitiv, ja, ich wahrscheinlich auch nicht.
Ja, ne. Also, ich kann bi kann dir ganz ehrlich sagen, wenn ich damals früher da so gelebt hätte, ich hätte also, das war ja so jeder für sich so 'n bisschen, ne? Und, ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich so 'n Held gewesen wäre wie so manch andere.
Es Mhm. Ja ne, die meisten Leute sind keine Helden. Wir hören immer nur die Geschichte von den Helden und dann denkt man, die waren alle so drauf. Äh
<giggles> Also Ja. Ja. Ne, also ich wär da so ich hätte Angst gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nein, äh, e d Ja, ich wahrscheinlich auch. Die die meisten Leute wollen einfach nur halbwegs sicher leben und solang das nicht gefährdet wird
<chuckles> Oder die oder wenn man so hört in der Geschichte über so so Kriege und so, das stelle ich mir so grausam vor, wie das da früher war und, ähm, das könnte ich mir auch nicht vorstellen.
Definitiv. Und ja auch noch bis bis relativ qu kurz, äh, oder neu. Kriege sind ja jetzt leider nichts, das ausgestorben ist. Man hat so 'n bisschen das Gefühl, sie werden grade immer wieder mehr. Äh
Ja. Ja. Ja, die werden nur moderner, aber so wird ja, ist immer noch leider da. Aber so gra ich meine, Krieg ist nie schön, ja, aber w wenn man so Filme anguckt, wie die so aufeinander zu rennen und also, ich weiß nicht, ob das so echt war, aber ich könnte mir's vorstellen. Und, ähm, ja, finde ich grau also, ich finde Krieg generell grausam, aber das ist noch mal 'ne andere Nummer. Also, da würde ich mir auch in die Hose machen. Ne, so direkt auf jemand zu rennen.
Ja. Hm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Es sieht immer ein wenig, äh, bestialischer aus vielleicht, äh, zugegeben. Und Hollywood, äh, ist da auch ist da gerne dabei, das ein bisschen, äh
Ja ja. Macht es auch noch mal mehr. Ja. Also, du siehst es, ich informiere mich bei Hollywood.
<laughs>
<laughs> Das ist meine Quelle, Hollywood.
Ja. Da de deswegen mögen es Historiker gerne, wenn die Hollywoodfilme mal 'n vielleicht 'n bisschen akkurater an der Geschichte wären, aber naja.
Ja, aber dann dann ist es ja 'n bisschen vielleicht zu langgezogen oder zu langweilig für die für die Zuschauer. Ja.
Möglich. Aber du hast ja grade bei der Geschichte von, äh, Julie d'Aubigny gehört, es gibt schon interessante Persönlichkeiten, da muss man gar nichts äh, Julie d'Aubigny hatte zum Beispiel, äh, eine Freundin, also eine romantische Partnerin, äh
Ja. Mhm.
aber deren Eltern wollten nicht, dass sie, nun, mit 'ner Schwertkämpferin durchbrennt. Also haben sie sie, so wie man das macht als gute Eltern des, äh, 18. Jahrhunderts, in ein Kloster gesteckt.
Ah, okay. Oh. <giggles> Okay.
E e äh, Julie hat dann den Tod dieser Frau vorgetäuscht, indem sie eine Leiche ausgebuddelt hat, in das Bett dieser Frau gelegt hat und dann das Kloster angezündet hat.
Mhm. Oh, wow, okay.
Also ja, es kann schon aufregend genug sein.
Sehr, sehr, sehr aufwendig, ne? Also <giggles>
Ja, es hat funktioniert, äh, zumindest eine Zeit lang.
Ja. Okay, ja, ich meine, grad damals, da gab's ja noch nicht so, was es heute so dann gibt, ne, so DNA und so. <giggles>
Ja, das, äh, war 'n ziemlich, äh, sicherer <chuckles> 'ne ziemlich sichere Vorgehensweise.
Ja, genau. Und warum ha ist es gescheitert? Hat man sie dann wieder gesehen?
Äh, de weil ne, weil die Freundin von Jolie einfach keine Lust mehr auf sie hatte und dann gegangen ist, zurück zu ihren Eltern. <chuckles>
Oh. Ja, okay. Dann der ganze Aufwand für nichts.
Ja, der ganze Aufwand quasi für nichts. Aber, äh
Ja, sind aber noch andere Leute gestorben? Hoffe ich mal nicht.
Ich weiß ich tatsächlich nicht, aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht der Fall war.
Das wäre ja noch schlimmer.
Ja. Aber ja, sie wurde dann tatsächlich auch vom König begnadigt, ähm, und ist Opernsängerin geworden.
Ja, aber Okay. Ah, okay.
Also, ein ereignisreiches Leben.
Ah, weißt du, we welche Geschichten ich gut finde? Ähm, so die Königin von, äh, äh, wie heißt die, Elizabeth, die, wie weiß was ich was und und die die ganzen Königsgeschichten, da die Tudors, so was habe ich geguckt, ne? Mhm. Ja, also so was gucke ich auch ganz gerne, ne, so. Aber so, wo man so 'n bisschen Einblick kriegt in die Geschichten von der ähm, also, Tudors fand ich ganz interessant, wo der halt immer wieder Gründe gesucht hat, die Frauen zu, ähm, sich scheiden zu lassen, genau. Und dann hingerichtet wurden teilweise und ja, genau. Und dann die Letzte halt dann quasi selber d dann Königin wurde, ne, glaube ich, war das irgendwie so was.
Ja. Ah, ja, englische Königsgeschichte, ja. Mhm. Mhm, mhm. Ah ja. Ja, Heinrich, der Achte. <chuckles> Ja. Äh, die Tochter von Heinrich dem 8. wurde dann Königin, gen genau.
Genau, ja und oder auch die Dame, die den Kopf verloren hat, wie heißt die noch mal? Das weißt du bestimmt.
Oh, ich ich ich kriege die Namen immer durcheinander, ich glaube
Antoinette, die Antoinette, oder?
Achso, in in Frankreich, ja, ja, ja. Ja, Marie Antoinette. Äh, genau. Äh, Österreicherin tatsächlich, eigentlich.
Ja, ja, genau. So Sachen. Ja und so Sachen also, so die Filme, so die älteren Filme, die gucke ich schon doch schon gerne, weil die so 'n bisschen dir 'n Einblick geben in was so passiert ist, ne? Klar, auch 'n bisschen hollywoodisch, ne, aber die Grundgeschichte stimmt ja trotzdem, ne, also
Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Die älteren Filme sind in der Regel tatsächlich besser als die neueren, was so historische Authentizität angeht. Aber ja, dann werde ich mir die auf jeden Fall mal anschauen. Ich danke für das Gespräch erst mal.
Ja, ah, okay. Ja. Ja. Ja, bitte schön. Danke auch. Habe was gelernt. <giggles> Ja, bis dann. Tschü.
Danke. Ja, genau, es hat Spaß gemacht. Bis dann, tschüss.